Okey.
No, em, digamos que yo estoy más involucrado en el trabajo. <laughs> Pero, eh, siempre he dicho que para mí, por ejemplo, eh, tal tal cual, eh, Jesús, Dios, pues, no deja de ser un un personaje famoso para mí, pues, para su servidor, claro está, ¿no? Y la influencia que ejercen las enseñanzas de este personaje siempre será positiva en la población, y no solo en la de un sector, estamos hablando a nivel mundial. No quiero saber cuál es la religión, si hablamos de Mahoma, si hablamos de Allah, si hablamos de quien sea, eh, voy a enfocarme en la parte de la disciplina
Sí. Sí, sí. Sí. Okey. Claro. Ujú.
¿no? La disciplina religiosa siempre, desde mi punto de vista, es favorable, se busca hacer el bien a los demás, igual y no en todas las religiones, pero la mayoría de ellas, y se busca, eh, pues, el el el ser bondadoso, ser bueno, este, ser, eh, empático, y eso, b claro que es una una influencia positiva. Inclusive hay estudiosos que dicen que la raza humana no sería la misma sin la influencia de las de las religiones o de estas enseñanzas.
Okey. Ajá. Okey. Y aquí, como personaje, ¿a quién pondrías?
Pues, a Jesús, digamos, Jesús de Nazaret, si quiere usted. <laughs> Pero d voy voy
Okey, perfecto. Okey. Sí, sí, no, no, no, es que, bueno, podrías decir eso, podrías decirme el Papa, podrías o sea
El Papa, sí, los padres, pero, vo ahora, voy a un ejemplo más más práctico, ¿por qué no? Este, igual y hay muchos criticados, ¿no?
¿No? Entonces
Igual, y hay intenciones escondidas, pero digamos, ah, ah, en el último período, eh, de gobierno en México, si quiere uno mucho más actual, eh, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, personaje criticado, todos los personajes son criticados, eh
Ajá. Sí. Sí. O sea, ¿eso es parte de ser famoso?
Así es, ¿no? Si lo hizo mal, si lo hizo bien, bueno, no soy economista, no soy politólogo, pero hay algo que sí puedo rescatar y que es una influencia positiva, ¿no? El decirle a a la población, el decirle a la comunidad, a la sociedad, la corrupción
Ujú.